Ah exactement. Bah toujours eux qui me posent, heu, les les questions, mais vraiment pour, heu, trouver le point précis. Parce qu'eux, en soi, ils ont peut-être une réponse qui n'est pas
D'accord et il te re Ouais.
qui n'est pas la bonne pour moi et heu, moi seul, c'est, heu, ce que je ressens et cetera.
Et est-ce que tu revois les vidéos, par exemple? J'imagine que vous êtes filmés, donc heu, tu revoir ton jeu, ça t'aide à te dire: «Ah ben là, il faut que je m'améliore peut être sur la passe, sur le jeu de de» ouais t tout ça.
Ouais. Bien sûr. Bien sûr parce qu'en regardant les les vidéos, on a plusieurs angles et cetera. Tu vois? Quand tu es un peu la la tête dans le guidon, heu, avec le ballon, tu vois peut-être pas tous les tous les espaces, heu, donc ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, tu te dis, heu: «Bah bah là, j'aurais pu faire ça et la prochaine fois, tu essaieras de de jeter un petit coup d'œil, heu, à ça» et puis ça ça permet de s'améliorer. Ensuite on a des retours vidéos où les coachs, parce que nous on v on a une vision. Les coachs en ont une autre et heu enfin la famille en a une autre, les les co étudiants en ont une autre. C'est c'est ça.
Oui. Ben oui, tu as pas une vue de d'ensemble. Ouais. Ouais. Mmh mh. Oui. Ouais. Ah bah oui, oui et puis, les spectateurs aussi, je pense. Parce que quand tu es dans le jeu, heu, tu penses à ton voisin, à ton support et je pense que le coach, lui, il voit le mec derrière qui est peut-être resté heu, qui est qui est trop sur le côté et qui est pas assez investi dans le jeu et toi qui a la balle, heu, bon, tu fais comme tu peux, quoi.
Ouais. C'est ça.